Thì đôi khi là mình, ờ, tức là mình cũng khá rơi nhiều về cái trường hợp như vậy. Ví dụ như mình đi công tác, hay là ví dụ như mình làm những cái dự án lớn mà nó xa nhà, ví dụ là ở cái tỉnh khác chẳng hạn, thì cái việc mà mình thường xuyên là vắng mặt ở nhà thì nó cũng khá là nhiều. Và đặc biệt là, ờ, đặc biệt là khi mà mình đi tiếp khách khứa này kia, những ngày thường mình cũng đã đã đã cũng ít cái thời gian rồi, nhưng mà thực ra, à, đấy là cái công việc của mình và khi mà mình đã à, tức là mình cũng phải giải thích được cái công việc của mình và mình phân tích cho vợ biết là, à, công việc nó phải như vậy. Cho nên là những cái việc đó thì mình cũng thường rơi thường rơi vào cái kiểu là, ờ, x xa nhà như vậy, nhưng mà mình có một cách đó là mình khá là hay, tức là mình hay mình nghĩ rằng là mình nghĩ rằng là khá hay thôi nhưng mà vẫn có thể là một số bạn có thể áp dụng. Tức là, mình sẽ, à, đền bù lại cái khoảng thời gian đó bằng một cái một cái hình thức nào đó. Ví dụ như khi mà mình đi công tác xa như vậy á, thì mình nói là, ờ, ờ, "Bố sẽ mua quà cho con" hay như thế này kia, mình sẽ hứa hẹn cái gì đó, hoặc hoặc là hoặc là sau hoặc là sau cái chuyến công tác đó về thì mình có thể là xin sếp nghỉ khoảng 1, 2 ngày, 2, 3 ngày hoặc lâu thì có thể 1 tuần, mình đưa gia đình đi du lịch hay đi chơi đâu đó cho nó khuây khỏa. Thứ nhất ừm, thứ nhất nó giảm căng thẳng, với thứ hai nữa nà mình tạo cho cái tinh thần thoải mái để bắt mình tiếp tục một cái công việc mới nó được tốt hơn.
Ừm. Đúng luôn. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. <laughs> Ái chà. <laughs> Ừm. Ừm, hợp lý nha. Chính xác. Ừm, có nghĩa là bạn sẽ, ưm, gọi là, thay cái thời gian ở nhà ấy, thì, ờ, đi không ở nhà đi, thì bạn vẫn, ưm, gọi là, ừm, dành thời gian, dành sự quan tâm, kiểu như là, ừm, ờ, hỏi thăm rồi gọi điện cho các con b vào mỗi cái, kiểu, buổi lúc rảnh, đúng không? Ừm, và thêm một cái chút nữa điểm nữa nà bạn sẽ đưa ra những cái, gọi là, lời hứa và sẽ thực hiện sau khi, gọi là, trở về từ chuyến công tác. Như, kiểu như là, bạn sẽ đưa các, ơ, gia đình đi công viên chẳng hạn. Ừm, hoặc là đi ăn, đúng không? Thế mình nghĩ là cũng có là một cách làm rất là khéo léo ấy và hay. <laughs> Ờm, kiểu, chứ còn ừm.
Ừm. Thì đó, ừm. Ừm, ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Có cái phương pháp mà đền bù cho cho gia đình ấy, ừm, ừm, thì đó. Ừm, ừm, thì Ừm, ừm. Nhưng mà thường thường nhưng mà nhưng mà thường mình sẽ giống kiểu là, cái vấn đề mà công việc ấy, thì nó sẽ, giống kiểu là, lúc nào cũng trong cái tư duy, trong cái nhận thức mình nó phải rạch ròi. Ví dụ như công việc mình sẽ sẽ nói thẳng vợ là công việc mình là như vậy, và mình cũng muốn là những cái yếu tố gia đình nó bị ảnh hưởng là mình muốn là hoàn thành công việc, ờ, cho nó trọn vẹn và làm sao tốt nhất có thể. Cũng rất may là vợ mình cũng thông cảm cho cái công việc của mình và nó cũng hỗ trợ mình rất là nhiều những khoảng thời gian là mình đi xa nhà như vậy. Và đặc biệt là khi mà ví dụ mình được nghỉ rồi ấy, thì mình đã xin sếp nghỉ, ví dụ như khi mà mình hoàn thành cái chuyến công tác đó, hoặc là khi mình làm một cái dự án đó xong á, thì mình xin s sếp nghỉ 1 tuần. Ví dụ mình sẽ x xin nghỉ 1 tuần đi, thì lúc đó mình cũng sẽ đặt cái yếu tố công việc ra bên ngoài, tức là lúc đó mình chỉ lo cho cho cho gia đình thôi, tức là mình dành thời gian hoàn toàn cho gia đình và cái ranh giới nó sẽ rõ ràng giữa công việc với gia đình, nó phải rõ ràng như vậy. Và cái quan điểm của mình là cái việc đó nó rất sẽ rất tốt và sẽ làm cho mình cân bằng được mọi thứ hơn.
Ừm, chính xác. Ừm, ừm. <chuckles> Ừm. Ừm. Ừm, chính xác, chính xác.